Oi. Então, eu queria te pedir algumas dicas, né. Ver se você conseguiria me ajudar, com uma questãozinha que já tá me incomodando um pouco, né. Atrapalhando também o meu humor. Eh, e consequentemente a minha disposição e produtividade no dia a dia, né. Que seria basicamente eu preciso me sentir mais disposta quando eu acordo, todas as vezes que eu acordo eu acordo super cansada, com muito sono ainda, independentemente de dormir 7 ou 9 horas, né. É bem difícil.
Uhum. Tá e Uhum. Ah, sim. Tá, eu tô aqui pra te ouvir, vou fazer o possível pra te dar bons conselhos, e me fala uma coisa, você acabou de falar que você tem essa dificuldade independente da quantidade, mas qual é o horário que você costuma dormir e acordar?
Cer Olha, varia um pouquinho, sabe? Mas assim, varia, mas não por exemplo, hoje eu durmo 10 amanhã eu durmo 1, não é assim, é em questão de dias, acho que é questão de meses, né, tem um um algo 2 meses que eu tô, assim, indo dormir 23h30. É, daí, já passam passam uns meses eu dormindo 23h30,. Aí, tem dia que eu vou dormir 1h00 e aí eu fico dormindo 1h00, 1h15 e 1h30 mas não mais do que e 1h30.
Uhum. Sei. Uhum.
Né. Então, assim, são a ques é uma questão de meses, não não é que varia todos os dias. Mas no momento eu tô indo dormir entre 1h00 a 1h30.
Sim. Ah sim, e e me fala uma coisa, independente da hora que você vai dormir, no dia seguinte você tem que acordar no mesmo horário?
Exatamente.
E você acorda cedo?
Eu acordo não acho que é ce 8h30 não é tão cedo, sabe?
Uhum. Não, até que é um bom horário. E e fala uma coisa, você quando você vai dormir você tem muitos pensamentos de, eh, assim de preocupação, preocupação com o dia seguinte, o que você vai fazer?
É. Ah, essa é uma boa pergunta, acho que eu nunca tinha parado pra analisar, né, assim, a minha rotina antes de dormir quando eu já estou sem celular, sem TV, sem nenhuma distração. Eu acho que eu penso sim, eh, mais no meu dia, naquele dia ali, né. Eu tô assim, com a com a sensação de "Nossa, o trabalho hoje foi puxado, foi estressante, ah, esse cliente poderia ter sido um pouco mais legal". Eh eu eu acho que eu fico bem exausta, assim, sabe, no final do dia, e aí eu preciso de um tempo meu, só meu, né. Que é justamente esse momento ali, em quando a minha filha já foi dormir, o meu esposo já adormeceu também aqui do lado, já não tem mais TV não tem celular, e é só eu comigo mesma com o meu pensamento ali, sabe? Então, eh, acho que por isso também que eu vou dormir um pouco mais tarde porque eu preciso desse momento
Uhum. Uhum. Sim. Tá. Uhum. Sei. Você precisa de um relaxamento, né.
Eh, para deixar o cérebro meio que esvaziar e silenciar aos poucos.
Uhum, e fala uma coisa, quando você dorme, você costuma sonhar com o que você vivenciou, com as suas preocupações, com o trabalho, e se você também tem um sono contínuo ou você costuma acordar durante a noite?
Olha, eu acordo sim durante a noite, mas no máximo 2 vezes, né, que é geralmente pra beber uma água ou ir no banheiro. Então não é algo que eu, eh, enfim tem algum tipo de problema. Ah, claro que às vezes acontece de demorar pouquinho mais pra pegar no sono, mas não é algo que eu ache que teria tanta relevância assim porque o tempo é bem curto.
Uhum. Sim. Uhum. E e quanto ao sonho, você costuma sonhar com o seu dia a dia?
Ah, eu acho que não, viu, pra ser bem sincera não. Eh, quando eu sonho é geralmente são coisas mais aleatórias, né, coisas que não tem muito a ver com o meu dia a dia ou até com preocupação, não são sonhos ruins são sonhos variados mesmo.
Não, ai que bom. Sim, são aqueles sonhos normais, né?
Uhum, isso, isso.
É então por porque eu estou fazendo essas perguntas pra ver o que que afeta a qualidade do seu sono. E o o que a gente pôde ver até agora, é que assim o o problema está no problema do seu relaxamento. Porque quando a gente a gente está no final do dia, a gente tem que tirar aquele alerta do corpo, né. Porque o nosso corpo, ele fica em alerta, né. Você está vendo as coisas, está vendo rede social, está trabalhando, você está ativa no seu dia. Então quando, assim, chega aquele momento que é o que você falou, você acaba indo dormir mais tarde e que você precisa desse relaxamento, o o que eu te te aconselharia seria você tentar algumas técnicas e iniciar esse relaxamento um pouco mais cedo.
É. É verdade. Uhum. Sim. É não, é verdade, faz sentido porque consequentemente, né, eu consigo adormecer um pouco mais cedo também.
Sim, exatamente, mesmo com com ainda com o seu marido, a sua a sua filha, né, você falou, mesmo com eles ainda acordados, ativos, você te você teria que ter um momento, por exemplo depois que tá tudo certo, antes deles ir deitarem você fala "Gente, agora eu vou tomar um banho, um banho quente". Aí você põe uma musiquinha, quando o seu caso você não tenha banheira que você possa encher, você toma um banho quente, uma ducha, ouve uma música. Enquanto você toma essa o banho não precisa ser é um banho, assim, um pouquinho mais demorado, relaxante mesmo, sabe. Tem hoje, mesmo que for na em uma ducha tem aquelas, ah, alguns materiais que a gente coloca na ducha, uns pós assim, que aí sobe um um cheiro gostoso, relaxante, então te ajuda, junto com a música, você até deixa o banheiro não tão iluminado, porque isso aí vai relaxar o seu corpo e a sua mente.
Uhum. Isso, isso. Aham, sim. Ah legal, legal. É verdade, então assim não precisa ser necessariamente a cama ali, né, está deitada, ou ou perto de dormir realmente, de fato existem outras técnicas, outras práticas do dia a dia. Principalmente assim, mais perto, né, do horário de de dormir como você está sugerindo, que dá pra gente relaxar tanto o corpo quanto a mente por mais que a gente não esteja pronto ali pra ir dormir naquele momento. Então isso realmente faz sentido.
Sim. Sim. Sim, exatamente porque é o Ele fica sendo um ritual de preparação, é um momento que se você se acostumar, isso virar uma rotina, seu corpo começa a entender que fala, "Opa, estamos em modo de relaxamento", então daqui a pouco, ah, nós vamos desligar as máquinas aqui e só religamos amanhã de manhã. Então o cor o seu corpo se acostuma porque o nosso corpo ele é muito condicionado. Da mesma forma que você condiciona exercício, você condiciona alimentação, você condiciona tudo. E você condiciona o relaxamento, que é quando você e assim isso você tem que praticar mindfulness que é você livrar a sua cabeça dos pensamentos, você relaxar, você realmente ajudar o seu corpo a falar assim "Agora a gente está entrando em modo de relaxamento.". Acredito que isso, se você fizer disso uma rotina, mais cedo, um momento seu, mesmo com a sua família ainda ativa, acordada, você vai ver como você vai ter um noites melhores de sono e consequentemente vai estar com mais atividade durante a manhã seguinte.
É. Uhum. Sim. É. Uhum. Ah, é não, e é realmente isso que eu preciso sabe. Eu preciso enfim acordar com a disposição melhor, como eu te falei eu sinto que eu acordo ainda muito cansada, né, com muito sono, isso me atrapalha eu eu não acordo com aquela disposição. É é algo engraçado que parece que é o momento do dia que eu tô mais cansada. É quando eu acordo.
Uhum. Sim. É e de e deveria ser o oposto, né?
Exato, é eu e agora assim, eu também não sei se tem algo no padrão do meu sono, né, por exemplo eu tenho o sono mais leve durante a noite mas aí quanto mais vai a vai chegando a manhã mais pesado ele fica. Então o momento que eu tô ali realmente adormecida, são a partir das 04h00. Então, eh, acaba que antes disso, né, eu acho que é porque a partir das 04h00 eu já não levanto mais pra ir no banheiro nem nada. Então, acho que antes disso eu não tô 100%, eh eh, adormecida ali estou com aquele sono mais leve aí chegou às 04h00, 05h00, 06h00 é o o melhor sono, assim, da minha noite inteira.
Uhum. Olha só. Olha. Uhum. Sim, você não não Que é o sono REM né, que eles falam, e assim, tem outras coisas que você teria que eu não sei se é seu caso, mas que você tem que evitar, até antes de fazer toda essa rotina de relaxamento, é assim, quando chegar a noite, mu ah, hoje em dia, com o dia a dia das pessoas, que que acontece? Muitas vezes a pessoa toma um café razoável, a pessoa, ela almoça mais ou menos, e ela acaba no jantar fala assim: "Não agora eu vou vou ter uma refeição completa". Então isso se você tem uma refeição mais pesada, muitas vezes a gente toma algumas bebidas que têm cafeína, né, a gen não só café, e então a bebida com cafeína, uma refeição pesada e muita exposição à telas, dá uma uma aquele si aquele sinal de alerta para o seu corpo. Então você tem que sempre dar uma olhada nas suas refeições, você tem que fazer uma refeição leve à noite, evitar cafeína, cafeína tem em chá, né. Cafeína tem em refrigerantes, na maioria deles tem cafeína. Então assim, a gente tem que evitar esse tipo de coisa à noite até pra gente só ingerir coisas que já vão preparar seu corpo pra re para o relaxamento.
É verdade. Hum. Sim, é verdade. Uhum. É. Sim. Não, é faz todo sentido mesmo, e é bem importante, né, eu tenho um costume talvez isso possa estar associado eu tenho um costume de fazer um lanche após o horário, né, que eu já estou deitada após as 21h eu sei que é hábito muito ruim. Claro que não vai ser um lanche tipo um prato de comida nada disso às vezes é uma fruta, às vezes é um iogurte com um biscoito mas às vezes é biscoito doce, né, com recheio, às vezes, né, te tem ali assim, aquele suco que tem bastante açúcar que consequentemente te deixa mais alerta. Então realmente eu preciso ver e substituir, né, tentar ver lanches que ajudam a a melhorar a qualidade do sono.
Uhum. Sim. Sim. Uhum. Isso, é. Uhum. Sim. Sim, é claro, o açúcar ele é um energético natural, né, então tu e mesmo a fruta ela tem uma frutose, e a frutose que é o açúcar da fruta, também te dá energia. Então você teria que tentar evitar as frutas, um iogurte, aquele iogurte 0, iogurte grego, é uma boa pedida. Se você quiser tomar uma coisa quente, você pode tentar, não sei se você gosta de canela, mas fazer um leite com canela ou um chocolate quente tem chocolate hoje que é sem açúcar, né, que você compra o chocolate mesmo pra você fazer chocolate quente, coisas desse tipo. Você, eh, se atentar a esses pequenos detalhes porque qualquer carboidrato ou açúcar que você ingere nessa hora ele vai te dar energia e um corpo energizado não quer descansar, né?
É. Sim. Exato. Uhum. É verdade. Exatamente, não é, faz todo o sentido agora você falando eu já consigo, né, meio que olhar re reavaliar a minha a minha dieta a minha rotina, né, o meu dia a dia e ver realmente onde eu talvez consiga fazer alguns ajustes, né. Pra tentar melhorar de fato a qualidade do meu sono, não é somente o sono porque a gente está foca só no no óbvio, mas então quando você para, assim, não espera mas durante o meu dia, né, o que é que eu faço? Como é que está a minha rotina? Que pode estar causando esse sono que não está sendo tão reparador quando ele como ele poderia ser então É.
Exatamente. Sim. Uhum. Sim, é só uma questão de ajustes, né, eh, o a ingestão você é ou se você gosta de comer uma bolachinha, alguma coisa um pouco mais doce, você tenta comer isso depois do almoço, no durante a tarde, né? Que aí você ainda vai ter que nem a gente falar aí você ainda vai ter lenha pra queimar até o fim do dia.
Uhum. É verdade, não faz todo o sentido. Olha, eu queria agradecer pelas dicas que você me passou, né, eu já estou vendo assim uma de uma forma muito mais clara eu vou sim analisar minha rotina, fazer uns ajustes, retirar algumas, coisas adicionar outras, para poder ter uma qualidade melhor de sono durante a noite, muito obrigada mesmo.
Hum. Uhum. Ai que bom que eu pude te ajudar, qualquer coisa você volta aqui, que eu estou sempre aqui pra te ajudar.
Perfeito. Até a próxima, tchau, tchau.
Até, tchau, tchau.